Вот ты знаешь, пришла к тебе поделиться, выговориться своими мыслями, своими какими-то, может быть, страхами или, а, тревогами иногда в этой вот в этом быстро меняющемся мире ам. Вот я просто ну ощущаю, что время идёт. Время не только на этой планете, но и у меня. У каждого человека идёт как-то время. А какие м какие достижения у меня по жизни? А что меня ждёт в будущем? Какая у меня будет пенсия? То есть вот такие вот больше а, а такие вопросы и тревоги личного, более более личного плана. А ка какая там будет как устроятся мои дети, какая у них будет учёба, где их будет ут учёба. Хотя это ещё не так скоро. То есть ну вот, я и ведь ведь в мире всё так быстро меняется. Я сама, например, не ожидала, что я буду переезжать с одного места на другое, что буду опять менять страну, опять язык, а документы, и даже гражданство. То есть вот такое вроде бы всё это интересно, но очень много чего меняется в этом мире. И вот иногда я об этом задумываюсь, эм аз э раздумываю, но иногда где-то, может быть, и тревожусь. Вот такое у меня состояние.
Конечно, слушаю. Да. Да, я понимаю тебя. А, скажи вот, э, ты ты говоришь, что уже, ну, меняла страну, и ты волнуешься о том, а какая у тебя будет пенсия. А ты волнуешься больше в том плане, что, ам, у тебя могут быть проблемы с получением этой пенсии, поскольку ты меняла несколько стран уже, или, э, ты у тебя какая-то другая тревога?
Ну, в этом плане, что выплаты пенсии, я так и так знаю, что, а, её не будет, и тут я забочусь о ней сама лично, потому что, ну, чтобы подходить под все эти стандарты, нужно проработать определённое количество времени, нужно вносить свой вклад, и, то есть Это этого не будет, и я больше уже сама прилагаю усилия. Это уже свои собственные накопления. И, э, то есть, я думаю тоже о бу а, о здоровье, какое оно будет "здоровье", а, моя семья. Вот то то есть, это больше в таком, в личном плане. Наверно, больше женщины об этом задумываются на будущее, как будет, а. Тем более, ну, действительно, а сейчас очень много меняется, работа у людей меняется, кто-то её теряет, а кто-то, наоборот, находит. То есть, эм, ну, какие будут в будущем, м, чем я могу заниматься. Когда, например, мои дети разлетятся на учёбу, чем мне заниматься, чтобы не чувствовать вот этот вот синдром опустевшего гнезда, да. То есть вот, эм, м, это больше такие мысли о о пенсии, о более, ну, в та такая вот, 3 этап жизни.
Ага. Ага. Да. Да. Да. Да. То есть я правильно понимаю, что ты волнуешься о том, что, а, чтобы у тебя, м, были было достаточно финансов во время пенсии, чтобы у тебя было здоровье плюс финансы для того, чтобы как-то это здоровье подлечить, если у тебя, ну, будет какая-то проблема. Еще ты волнуешься о том, что ты не найдешь себе какое-то занятие на пенсии. Правильно я понимаю?
Да, то есть сколько я не волнуюсь, я об этом раздумываю, да. То есть надо как-то об этом уже наперёд подумать, а. Ну, как же, горо готов сани сани летом, телегу телегу, э, зимой. То есть надо задумываться об этом уже сейчас. У меня ещё впереди много времени, но надо, то есть. И, э, я уже сд я уже делаю к этому шаги. Я укрепляю здоровье и, ну, то есть, и специальное страхование, ам. И вот я в тоже так, кстати, и подумываю о будущем. То есть, э, в какой сфере я буду развиваться, в какой сфере я могу заниматься подработкой. То есть я знаю, что, а, работать, э, я всё равно не буду на полную ставку. Это не для меня. Ну, то есть, вот, ам, а, в тоже с вами в сфере своих, э, навыков, м. Что я могу делать после 60 лет? Вот в таком плане.
Да. Мгм. Ага, то есть я правильно понимаю, что ты уже сейчас развиваешь какие-то компетенции. Которые ты с точно знаешь, что ты сможешь продолжать э, ну как-то и ими пользоваться, даже когда т тебе будет за 60, так да?
Ну, более-менее я стараюсь стараюсь, я об этом думаю, да. То есть и я знаю, что, а, искусственный интеллект- это будущее. А п конечно же, это всё в течение ещё многих лет, это много чего поменяется. А ну вот, я в то есть, стараюсь больше ив изучать: как может как можно его использовать, а как вообще это повлияет. Делаю тоже свои какие-то такие вот выводы, прогнозы. И м, ну то есть, эм, для меня это больше вот как, эм, остаться на волне, вот этой вот и и быть, эм, активной и полезной в обществе. И б не быть, э, зависимой от других людей, вот в таком плане.
Да, я понимаю тебя прекрасно. А какие у тебя ты говоришь, э, есть уже какие-то представления о том, как э как будет мир выглядеть? Вот мне интересно, э э э шт что ты понимаешь, вот как ты как ты представляешь? Что что это будет и как ты себя, э, чувствуешь и ам м, э, как ты себя видишь в этой в этой обстановке, когда вот всё поменяется так, как ты и предполагаешь?
А ну я ха кс н кстати з вот ещё нет такой, чтоб я это есть у меня эт какой-то свой образ. Потому что, я человек больше, которая занимается самообразованием, йогой, а, философия, эм, об обус об обустраивание пространства внутри, в то есть дизайн. А вот я б мне бы больше хотелось больше в этой сфере развиваться. То есть то, что вот такое пространство, которое внутри, внутреннее, оно не общественное. Где человек себя хорошо чувствует, где он может заботиться о своём теле, о своём здоровье в таком в холистическом подходе.
Мгм. И как ты как ты себя представляешь, вот когда когда, а, вот тебе будет 60, например, да? Как как ты себя вообще видишь вот вот в этой, в этом будущем?
Мгм, мгм. О, ну ты знаешь, это <chuckles> это ещё так, конечно. А всё пока это пока это мысли, да, то есть, а, ну, я я так вот в позитивном ключе я это смотрю, что я бы хотела этим заниматься. Может быть, я это буду заниматься на дому, может быть, я буду заниматься этим удалённо, но однозначно будет в этой в этой сфере. И ты же знаешь, что ищу, а, вот, например, вот сейчас, а, у меня очень много текущих дел, и всего я не успеваю в плане самообразования. То есть, э, мне нравится учиться новым предметам, новым языкам. И для меня это ещё вот такой вот стимул, когда у меня будет больше свободного времени, а, учиться. То есть хоть вроде бы и в таком возрасте, но мне хочется постоянно чему-то новому учиться, чтобы чтобы вот тренировать этот свой мозг. Потому что я вижу людей, которые после пенсии остаются, выходят на пенсию, они, ну, так вот, многие постепенно так деградируют, потому что, ну, вот ничем не заняты, и их день какой-то очень пустой и скучный. И я на это смотрю, и вот я вот думаю, вот мне, вот чем я хочу заниматься, чему я хочу учиться.
А. Да, ну, вот ты, это ты ты представляешь вот этих вот бабушек на лавочке, да, которые сидят и только обсуждают людей.
Мгм. Ну, я их вижу да. Я я их вижу. А, у меня есть такие соседи. То есть, а, ну, действительно, вот видно, что когда человека, м, чу чувствует, ну, вроде, э, социальной какой-то вот уже нету у него активности, нету какой-то вот, э, полезности. И, ну да, действительно, их как-то жалко. Но и в то же время, м, сами человек ответственный за за свою судьбу, за своё тело, за свои финансы, вообще за свою голову. И, вот, для меня это такой, вот, э, антистимул, как не надо делать, а, вот, а как всё-таки надо делать.
Конечно, конечно. Да, очень очень много таких антистимулов в мире вообще, когда ты, вот, смотришь на на разных людей и такой: нет, вот т таким всё-таки я не хочу быть, да. И, э, да, и и всегда находишь какой-то какой-то способ, э, ну, как-то себя а а отдалить от такой судьбы, да. Но, э, но при этом, э, ну, не всегда, да, получается. Иногда сложно найти что-то такое, чтобы, м, действительно как-то, м, повлиять. Да, ну, то есть, бывает такое, что ты что ты, э, не хочешь стать таким, а через время, а, просыпаешься и понимаешь, что всё-таки ты немножко такой же. Вот. Да, да.
М, да, да. Мгм. М-да. Где-то что-то делаешь, да? Ну, ты знаешь, вот еще мы говорили про искусственный интеллект и про роботов. И щас я знаю, что уже над этим активно работают. Например, а, помощь вот таких вот роботов, а, престарелым людям, да, вот которым нужна, действительно, помощь по дому. А, и вот вот эти такие, вот, роботы- это есть. Я иногда об этом задумываюсь. Хорошо ли это? Плохо ли это? Ну, наверное, а, ну, достаточно такая-то помощь, особенно для людей, которые одиноки. Вот которые, ну, вынуждены которые всё делать сами д по дому или нанимать помощь, а тут робот. Эт я думаю, вот как это всё-таки будет тоже в будущем? Мне мне тоже вот такие вопросы интересны.
А ты думаешь, что действительно это ну всё получится и будут такие роботы? Потому что если смотреть сейчас на на то предложение, которое существует, то, ну, на 99 %, наверное вот особенно те роботы, которые рекламируются как, ну как люди, они, э, они не не совсем на самом деле ча ч ч что-то могут сделать. И даже те, которые, а, очень, м, э, очень разрекламированы, они на самом деле вообще управляются людьми. Но э это Вот у тебя встречалось такое? Ты ты заме ты замечала такую тенденцию с э вот этими роботами?
Мгм. Продвинутые? Ну вот я лично ещё с этим не сталкивалась. Я просто увидела какую-то рекламу, люди это обсуждают. И ну вот я иногда задумываюсь а, может быть, э, ведь всё-таки впереди ещё много 20-30 лет. Это ещё очень много чего моет измениться. Вот как может это ну вот действительно помочь людям? А то есть, ам, а, в то же время я немножечко не не то что боюсь, есть какие-то тревоги, думаю, вот у всех есть. И в то же время, м, и тоже такой позитивизм, что техно есть технологии, есть, эм, есть осознание себя, вот какой ты с возрастом становишься. И то есть как-то вот подготовиться к этому.
А вот у тебя есть такая тревога, например, что, а, ну, вот как ты уже упомянула, что есть, э, в будущем, возможно, будут такие роботы, которые там будут ухаживать, ну, и делать какие-то дела по дому для людей, которые уже, возможно, не настолько активны, да? А вот у тебя нет такого переживания, что, например, тебе нужно накопить вот столько денег, чтобы ты могла себе позволить такого робота, который бы за тебя что-то делал? В старости, например.
Мгм. О нет. Так <exhales> так, конечно, я так не раздумываю. Я больше хочу больше отложить денег на путешествие или на какую ну, действительно, на какое-то холистическое лечение, которое так и так всем понадобится в в таком пожилом возрасте. Оно нужно. Вот, в больше в таком ключе. Не на робота, а на на опять-таки куда-нибудь путешествие в Индию, в какой-нибудь аюрведический а, на ретрит, где тебя, м, к тебя от исцелят по-другому, не роботами.
Ну, а если а если, эм, покупать какого-то робота, который будет дес сопровождать в это путешествие?
Вот так. А, ну, может быть такой, который классно пылесосит и пол моет. Может быть, такой вот я хотела бы. Такой на будущее, да.
Ну, во в вот как да. <chuckles>
Мгм. Ну, спасибо тебе, конечно, за твои разговоры. Мне было очень приятно с тобой поговорить. Пока.
Мне тоже, пока.